Oye, cuéntame, ¿qué pequeño gesto tuvo consecuencias enormes en tu vida?
Uy, bueno recuerdo mucho, eh, cuando yo iba en la secundaria pues estaba en esta parte de del descubrir, ¿no? De de la, pues, la adolescencia, de de de formar la personalidad, de experimentar, eh, nuevas relaciones, ¿no? Ya, eh, las niñas ya pasaban a interesarme, por ejemplo.
Ujú. Claro. Ujú. Ya. Claro.
Entonces, eh, recuerdo que, pues recién había terminado como que con la primera novia con la que había tenido, pues algo un poquito, este, más formal, por decirlo de alguna forma, como que, algo más recordable.
Ujú. De manita sudada, ujú.
Exactamente. Y ella se había mudado, entonces estábamos como que entre eso de que, si seguíamos o no, al final yo yo sí quería seguir, pero ella no, entonces, pues, terminamos por optar que no. Y la verdad me me afectó en ese momento como que lo llevé mucho al drama, <chuckles> entonces, este claro, entonces, este, pues ya estaba mi mi corazón roto y y pues sí, me la verdad sí me sentía mal, como que tenía e estaba bajoneado ¿no? Y
Ujú. Okey. Ajá. Ya, pues es la edad. Claro. Ay. Claro.
me acerqué con un profesor que nos daba clases de de formación cívica y ética, y y con los ojos lloros le dije: "Es que pasó esto y aquello, y lo otro", y me dice: "La verdad es que yo pensé que me iba a mandar como que al lejos, ¿no? O sea, sí, porque me iba a decir como: "Oye, es receso, es mi única oportunidad de comer en las clases y tú vienes aquí, a contarme tus problemas". O o quizá que me iba a decir nada más como de: "Pues échale ganas", ¿no?, o algo así. Pero no, no, eso fue lo que me sorprendió, porque él me me dio toda una plática bastante madura, bastante, pues, increíble, diría yo, porque me me cambió la perspectiva. Él me dijo: "No te preocupes, va a llegar un día alguien a a esa persona quizá ya no le brillaban los ojos cuando te te veía, pero va a llegar alguien a quien le brillen los ojos cuando cuando te vea y vas a ver que que ve en ese momento te vas a sentir muy feliz y vas a descubrir que que realmente eres, mm, merecedor de amor".
Sí. Oh. A volar. Ajá. Okey. Sí. Sí. Ujú. Ya. Ah, qué bonito. Ay, qué bonito.
Sí. Sí, la verdad es que sí. Y pues
Qué qué qué buen di o ajá.
Sí. A partir de ahí, este, pues, comenzó una amistad con ese profesor. Entonces, definitivamente cambió mi vida.
Okey. O sea, el gesto fue de él hacia ti y te abrió otra p otra perspectiva, por lo que estoy escuchando, ¿no?
Sí, completamente. Eh, la verdad es que a partir de ese momento ya no como que ya no me volví a lamentar por por eso que ya había sido y, simplemente, seguí con mi vida. Dejé dejar o decidí dejarlo atrás gracias a su ayuda.
Claro. Oye, y, ¿qué fue lo que te llevó a acercarte a a tu maestro? O sea, ¿por qué? ¿Por qué vibra tuviste como para saber que que él era la persona con la que debías de hablar o a o así de desesperado estabas en ese momento?
<laughs> Pues, es es muy buena pregunta porque, pues, él nos daba clases de Formación Cívica y Ética. Entonces, en esa materia, como que se tratan mucho temas de de los valores, de, pues, también la parte de de los sentimientos, quizá de de del irse encontrando también. Entonces, como ya habíamos hablado anteriormente de eso, pues, de una forma didáctica, ¿no?, educativa, em, pues, eso fue lo que me hizo como que acercarme a él. Dije, pues, si él habla habla de estos, y la asignatura, pues, lo involucra un poco, ¿por qué no con él? ¿No? Y aparte, este
Bien. Ujú. Claro. Sí. Okey.
pues, él tenía de una forma bastante agradable de decir las cosas, como que las decía muy directas, pero sin el afán de ofender, como con voz suave, entonces, dije, él, él me voy a acercar con él.
Te pla Okey. Vaya, sí había una como una conexión de maestro a alumno, ¿no? Te gustaba su materia, por lo que estoy viendo.
Sí, sí, creo que eso era lo principal, digo, no no hablábamos muchísimo, pero ya con la materia, pues ya.
Okey. ¿Y qué consecuencias tuvo eso aparte de que te haya sanado el corazón en ese momento? ¿Tú crees que esas ese gesto te ha seguido sirviendo hasta el momento?
Sí, por supuesto. La verdad es que, bueno, a partir de ahí comenzamos una amistad que a la fecha continúa, ya han pasado, pues, más de más de 10 años, entonces todo todo bastante bien. Eh, pues he logrado conocer
Ah, qué bien. Ah.
pues, otro tipo de de sentimientos. Él, por supuesto, me me ha seguido asesorando en muchas situaciones en en mi vida porque, pues e es sociólogo. Entonces, siempre que necesito un consejo, siempre que tengo como que la curiosidad de de quizá alguna experiencia, pues social, e incluso educativa, siempre es alguien con quien me puedo acercar y en quien puedo confiar.
Claro. Ah, okey. Ujú. Oye, eso está increíble que hayas encontrado una persona que pudiera ser tu tu Pepe Grillo de alguna manera, ¿no? Tu tu persona a quien recurrir cuando necesitas un consejo. Y, oye, eh
<laughs> Sí.
¿Cuáles crees que sean las consecuencias inmediatas que que tuvo este gesto que él tuvo contigo?
Pues, lo primero fue de que definitivamente, este, ya me decidí a a superar esa situación, a ponerle punto y seguir. Y otra consecuencia inmediata que tuvo, pues fue el que
Bien.
nos empezamos a acercar más al punto de, quizá no tanto a ser amigos de de forma inmediata, pero sí a tener una mayor interacción en en las clases. Yo me empere empecé a interesar un poco más también, digo ya ya eran bastante interesantes, pero comencé a acercarme un poco más y a a hacer más preguntas, se incentivó la la participación y la confianza.
Ujú. Claro. Ay, eso está increíble. Y después, ¿tú crees que consecuencias que hayas tenido hasta este momento después de ese hecho?
Esas fueron. Sí. Sí, por ejemplo, este, ya ya en la posteri posterioridad, eh
Ujú.
logré conectar con con una persona ahora sí ya, eh, pues, de una forma ya en serio, más formal, <chuckles> eh, con el paso de los años. Y pero, pues, por azares del destino, se tuvo que que mudar, eh, pues, las relaciones a fu a distancia no sí, no, no funcionó, este, y, pues, terminamos, este, rompiendo. Ahí sí, en serio, me afectó, este, caí como que en esos episodios de, pues, de depresión, de que la vida pierde sentido, e esas cuestiones que yo jamás creí que iba a vivir y, pues, él él estuvo ahí, o sea, me yo llamándole a las 3 de la mañana y él me respondió. Entonces, creo que ese esas son las consecuencias que ya tuvo más más a posteriori.
Claro. Otra vez. Ujú. Depresión. Ujú. Claro. Ujú. ¿Y alguna vez has tenido alguna otra figura así en en tu vida, aparte de este maestro? Personas que lleguen así de improviso y y que de alguna manera, tengan un significado importante en tu vida y no solamente, de manera sentimental, o sea, amorosa, sino el significado que tiene este maestro, que es como más un mentor.
Claro, em, bueno en en ese sentido así como un una figura similar no, pero mis amigos, por ejemplo, ha hay varios de de mis amigos que que se han quedado, que yo jamás creí que que me iba a hablar con ellos. Entonces, em, en ese sentido, pues sí, también ha han habido como que personas bastante sorpresivas en en mi vida.
Ajá. Okey. Cierto. Ah, okey. ¿Y cómo han llegado? ¿En qué momentos de tu vida han llegado? Cuéntame.
Pues, mm, fue más cuando el que esto también sucedió en la secundaria, yo cuando recién entré, pues, formé como que mi círculo de amiguitos, el que el que siempre se hace, mi grupito. Entonces, este, pues yo estaba muy cómodo, la verdad es que las cosas fluían bien, se llegó el segundo grado y ahí fue cuando empecé a notarlos como que extraños y, pues, al punto de que me excluyeron ¿no?, o sea, yo prácticamente me quedé sin amigos. Entonces, este, yo creí que que ya ¿no? Que ya había sido, y la verdad es que sí me me aislé, incluso, un poco y y de repente se empezaron a acercar personas que yo en primer grado pues no no me hubiera hecho a la ide es más, que ni les hablaba. O sea, yo yo no me hubiera hecho la idea de que con ellos iba a estar compartiendo, pues mis experiencias, mis anécdotas, convivios, incluso eh, invitarnos a casas, ¿no? Recuerdo mucho a un amigo en específico
Ujú. Claro. Ya. Qué horror. Sí. Okey. Ya. Ujú.
que la primera vez que nos vimos, pues, si fue como de que: "Ah, hola", ¿no?, y y ya. Y de ahí no volvimos a hablar en todo el ciclo escolar y, pues, eh, a partir de tercer grado de secundaria nos empezamos a hablar un poco más, eh, creamos un grupo con con otros amigos que que actualmente también siguen siendo mis amigos y pue pues llegamos al punto de que incluso llegué a vivir con él varios años.
Okey. Qué bien. Un casi desconocido se volvió alguien con el que co compartías casa, ¿no? Qué qué gracioso. Y dime, ¿qué enseñanzas te ha dejado este este amigo?
Sí, sí, exactamente. Pues muchas, la verdad es que por un lado me me ha enseñado bastante respecto a contabilidad. <chuckles> Entonces, es eso esa no, no es contador, pero, eh, como que le ayudaba a su papá que sí hace temas de de contabilidad entonces, pues, ya de él de ahí él aprendía y me enseñaba a mí. Y otra lección muy importante, pues, es el hacer, eh, más bien, el ser bastante
Claro. Okey. Es contador. Ajá. Ujú.
¿Cómo decirlo? Sobrio. Sobrio creo que sería la palabra, pero
Ya.
en en el sentido en el que no es alguien que, pues, que se la pase diciendo lo que va a hacer o lo que ha conseguido, no, no, no, sino que simplemente se dedica más a a vivir el momento.
De acuerdo. Y, oye, si pudieras volver atrás, ¿volverías a hacer lo mismo con tu maestro y con tu amigo tal cual o cambiarías algo?
Yo creo que sí lo volvería a hacer tal cual, digo, con el maestro, pues, surgió de de la forma, eh, que tenía que ser, con con mi amigo igual, a pesar de que, pues, de que hoy pueda decir: "Ay, pues, nos hubiéramos conocido antes o o ya llevaríamos más años de amistad", o cosas así, pues, yo creo que que sucedió en el momento, igual y si si nos hubiéramos hablado antes, pues, chance y nos hubiéramos caído mal o o algo así, no se hubieran dado las cosas.
De acuerdo, sí, si pasa. Ajá.
Entonces, este, pues, sí, yo creo que se dio en el momento adecuado y lo volvería a hacer tal cual.
Oye, y ahora cuéntame. Mm, ¿qué fue lo que? ¿s sientes o qué es lo que sientes ahora cada vez que le hablas al al maestro? Cuando esa primera vez que él te dio ese consejo, yo me imagino que te has de haber sentido consolado, ¿no?, de alguna manera, y que, como dices tú, te dio otro punto de vista. Pero ahora, en esta época de tu vida, que también le llegas a hablar por teléfono para pedirle algún consejo, ¿qué sientes cuando recurres a él y cuando te da ese tipo de consejos?
Claro. Pues, la verdad es que profundo agradecimiento. Yo creo que esa es la la la sensación que que más tengo hacia él. El el sentimiento de del siempre que le hablo, recuerdo lo lo agradecido que estoy con él, porque la verdad es que, pues, a además de de hacer todas esas cosas por mí, pues, también ha ayudado como que a todo mi mi grupo de amigos, porque él es parte precisamente de de ese grupo. Entonces, esa sería la la sensación. Cada vez que le hablo, profundo agradecimiento por lo que hizo, por lo que hace y por lo que seguramente va a hacer. Entonces, este sí, agradecimiento. Total.
Ujú. Claro. ¿Y y por tu amigo?
Uy, pues la verdad es que le tengo mucho cariño. Mucho cariño porque él también fue de las personas que que me ayudó. Él, eh, pues hasta en los estudios, o sea, me me brindó el espacio en en su casa para para que yo pudiera, eh, terminar mis estudios universitarios con su familia. Fui bastante bien aceptado. Em, entonces, agradecimiento y cariño, yo creo, se sí sí definitivamente. Es también una
Ujú. Claro. Ah, qué lindo. ¿Y sigues teniendo? Perdón. ¿Sigues teniendo contacto con él?
Sí, dime. Sí, sí, la verdad co con ambos, este, todavía no nos seguimos hablando, digo, ya no nos vemos tan frecuentemente por por temas de trabajo, por temas de de distancia que que ya no estamos en en el mi en la misma ciudad, pero sí, seguimos teniendo bastante contacto y, pues, como es ellos son mi círculo cercano de amigos, son con quienes más hablo.
Ajá. Oye y, a todo esto, ¿a ti nunca, eh, te ha tocado ser la persona que tiene ese gesto con alguna otra cuando necesita de apoyo?
Sí, sí me ha tocado, de hecho, en en varias ocasiones y eso precisamente también ha fortalecido el el vínculo del grupo porque, pues, creo que es tal cual, eh, ellos me han ayudado y yo los he ayudado. Entonces como que tenemos esa especie de de red de apoyo entre todas las personas que conformamos ese grupo de amistad que somos como 8, 10. Entonces, eh, pues sí, sí creo que damos y recibimos.
Sí. Ujú. Oye, pues, qué interesante y qué bonito que tengas este círculo de amistades y que hayas encontrado a estas personas que te han brindado apoyo cuando, pues, de alguna manera más lo has necesitado, ¿no? Tanto, mm, eh, apoyo moral que te dio tu profesor, como un apoyo, pues, no sé si llamarlo
Claro.
económico, pero, pues, de alguna manera te ayudó el que tu otro amigo te te te haya aceptado en su casa. Eres muy amable por compartirnos todo esto y, la verdad, te agradezco la conversación.
Sí. Muchas gracias por por escuchar y, pues, fue un placer.